Ja, gut, so kannst das ja auch nicht sehen. Ich meine, Botox ist ja dann noch mal so rausgefiltert, ne? Also, <laughs> aber es aber also, das ist ja bestimmt auch synthetisch hergestellt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich denke jetzt nicht, dass sie da jetzt so 'n Steak verschimmeln lassen und dann das Botox <giggles> dann herausholen. <laughs>
<chuckles> <giggles> <giggles> Ja, das stimmt. <laughs> W wer weiß, wer weiß? Ja, und sonst schlecht Weißt du, was mir mal passiert ist? Natürlich werfe ich Essensreste nicht immer weg, ne? Also, wenn ich Reste habe, die Hälfte zum Beispiel, die kann ich ja aufheben und dann morgen noch essen, ne? So bin ich ja, ähm, ne? Ähm, was mir mal passiert ist, das ist aber kein Essensreste eigentlich gewesen, das war einfach nur Brot.
Ja. Ja. Ja, ich mache das auch so. Ja.
Und ich esse 'ne Scheibe Brot. Es ist mir schon zweimal passiert in meinem Leben. Also, einmal mit meinem Exfreund. Ich habe mir dann so 'ne Scheibe Br Toastbrot gemacht, die getoastet, Butter drauf getan und Käse, ja? Habe sie gegessen Genau.
Also Toastbrot. Ja, Toastbrot, also so weißes Brot aus der Tüte, ne? Ja, ja.
Weißes Brot, genau. Und dann wollte mein Exfreund sich damals auch 'n Toastbrot machen und ging so in der Küche. Er sagte: „Simonetta hast du Volle Kanne, volle Kanne. Und ich habe das nicht gesehen. Und das war volle Kanne verschimmelt.
Ist voll verschimmelt. Oha. Oh. Du, das ist Ey, weißt du, dass du ganz schön Glück hattest, weil das ist auch sehr gefährlich. Vor allem Brotschimmel habe ich gehört. Ja, Brotschimmel ist schlimm.
Ja, so. Mir ging es mir ging es gut. Ich hatte nichts. Ähm, und außer, dass mir dann übelst schlecht war von dem Gedanken, was ich denn da gerade gegessen habe. Ja, aber denk nicht, dass mir das nicht noch mal passiert ist. Äh, hier, allein in meiner Bude, ne, habe ich mir auch 'ne Scheibe Brot gemacht, aber dann so dunkleres Brot, ne? Kein Toastbrot, sondern dunkleres Brot.
Ja. <giggles> Oh, ui, ui. Ja. Okay, verstehe. Ah, ja. Ja. Ja, dann vom Bäcker oder so irgend so 'n Brot halt so, Bauernbrot. Ja, okay.
Ja, so 'n so 'n Bauernbrot. Und wollte mir dann noch 'ne Scheibe machen. Guckte mir das Brot so richtig an, war auch verschimmelt.

Okay, seltsam. Also, i ich meine, hast du schon mal was gehört von also, von den da gibt's Vogelnester anscheinend, die die gegessen werden von den Chinesen. Die s ja, die sind irgendwie also, das ist so 'n bisschen wie also, die machen das nicht die Vögel das sind bestimmte Vögel, so 'n bisschen wie Schwalben, ja. Schwalben, die machen ja auch Nester eher so mit Spucke und so, keine Ahnung, also irgendwie so was. Und da gibt's irgend 'nen Vogel, ich kann dir jetzt n nicht genau sagen, welcher das ist, ähm, der dürfte so schwalbenähnlich sein und, äh, ja, und die tun das irgendwie so auch verschimmeln lassen dann. Und, also, ah, ich will nicht wissen, ah, es auf ganz schrecklich. Ja, also das ist ganz schrecklich. <laughs> Ich weiß, <giggles> ja.
Vogelnester? Mhm. Mhm. Also, das das hört sich jetzt nicht so lecker an, muss ich sagen. Äh, das hört sich nicht so no so über überragend, ähm, schmackkofazig an.
Ja, ne, also, mhm, es gibt einfach Dinge, d wo dann welche Leute essen. Äh. Ne, das könnte ich nicht, ne. M-m.
Ja, und d du hast ja auch diese Uralteier, die schon so halb geschlüpft sind in Asien.
Ah. Weit warte mal, habe ich da mal was gehört von? Du meinst, die sind so also, tatsächlich Küken so am Schlüpfen?
Japp.
Und wie essen die das dann? Das ist ja irgendwie pervers auch, oder? Ah.
Ganz normal mit Federn und das krackt dann auch g ganz norma Ja.
Oh, oh, oh ne, wow, ne. M-m, unmöglich.
Ja, das das gibt's auch. Ähm. Bah, ja, also ich glaube vieles, was wir auch als Essensreste ansehen, sind in anderen Ländern auch t keine Essensreste.
Mhm, ja.
Das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Ähm.
Ach so, du meinst, das sind dann so Delikatessen. <laughs> Ja, okay, ja, möglich. Also, ja, gut. Hm.
Ja, ja, richtig. Richtig. Mhm. Lecker, ne?
Ja, also, ich würde mal sagen auch, dass wenn wenn 'n Essensrest, ja, der so irgendwie rumfliegt, dann ist doch das 1. was man tut, ist doch dran riechen, oder? Und, also ja, also, so instinktiv, ne, riecht man so dran. Und ich finde, ähm, wenn das dann wirklich schlecht riecht, dann dann sollte wa wer isst denn denn das dann noch? Also, ich meine, das ist doch schon so 'n Alarm, oder? Der sagt: „Achtung, Achtung, ich bin verschimmelt!“, so auf die Art, ne?
Ja, also ich auf jeden Fall. Ja, schon, aber du hast ja auch zum Beispiel 'ne Frucht in Asien, die habe ich bis jetzt auch noch nicht gegessen. Die wollte ich immer eigentlich es essen, aber die soll richtig nach, ähm, Kacka stinken.

Ja, und, ähm, dann hat er hat er das Haus verlassen, alles schön und gut, ne? Ich war paar 'n Monate nicht da, weil wofür? Konnte eh nix machen. Es hat geregnet, es war kein gutes Wetter, ich wollte da eh noch nicht rein.
Ja.
Und dann bin ich heute da vorbeigefahren mit meiner Mama.
Ja.
Der Strom war abgestellt
Ah.
Äh, und der Kühlschrank war voll.
Nein. Ja, aber wie der der mietet das im Moment.
Ne, der mietet das nicht mehr, das ist vorbei.
Ah, das ist vorbei. Und, was habt ihr dazu
Mhm. Und da waren da halt der ganze Kühlschrank war voller Essen.
Nein, verschimmelt ohne Ende, oder? Also es war ja wahrscheinlich verflüssigt wa schon, oder?
Alles, alles. Ah, es war so widerlich. Es war so widerlich, ich konnte nicht. Alles, auch eingefrorenes Essen, Fleisch, Eier, alles.
Oh. War da auch Fleisch drin? Ah. N nein.
Und mir kam ja also m ich bin da bin ich rausgegangen, habe mir 'ne Maske ausm Auto geholt, ne, dank Corona, diese sind noch da.
Oh, ja, oh, wow, boah, hilfe, okay.
Und, ähm, ja, dann mussten wir erst mal den ganzen Kühlschrank da entleeren, ne?
Ah, das da könnte man total gut 'n Film drehen, so 'ne Serie, so weißt du, so 'ne Episode. <chuckles> Oh nein.
Oh, ich dachte ich dachte möchte ich dachte wirklich gleich, ich ich ich übergebe mich, ne? Also ich musste das wirklich direkt alles wegschmeißen und ich habe es in diesem Geruch nicht ausgehalten. Also es war ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Also das war wirklich Hardcore Essensreste
Ja, ja, mhm. Ja, ist einfach schlimm. Ja. Ja. Waren da dann also Salate und so was auch drin, Gemüse oder was war denn da vorwiegend drin?
die Hardcore gestunken haben. Ähm, da war vorwiegend Philadelphia, Fleisch, Käse, Schinken, äh, Eier.
Ah ja. Ah, der Schinken war wahrscheinlich grün, oder? Also.
Du denkst doch nicht, dass ich das ich ich habe Augen zu und durch.